Hi, grüße dich. Und zwar habe ich aktuell häufiger mal das Problem, bestimmte Grenzen zu sehen zwischen meiner Arbeit und meinem Privatleben oder auch meinen Hobbys, denen ich nachgehe. Vor allem seit dieser Zeit, äh, seitdem ich selbstständig bin oder mehr oder weniger so 'ne Hybridlösung habe. Also, ich bin für mich selber tätig, aber auch Freelancer für andere und berate da unter anderem. Und in der Zeit, in der ich immer zu Hause bin, merke ich, dass ich immer wieder diese klare Grenze nicht mehr gesetzt wird, wie früher damals, als ich frisch aus der Uni rauskam und dann meinen ersten Job hatte. Und da hatte ich so 'n ä ganz normalen Tagesstruktur und jetzt verschwimmt das so richtig krass, dass ich selber das Gefühl habe, ich könnte noch etwas machen am Schreibtisch obwohl ich gerade Freizeit habe und es ist eigentlich 23:00 und ich könnte, äh, sch was spielen und das merke ich extrem. Ich war früher sehr leidenschaftlicher Zocker und habe auch viel gezockt, so am PC, und jetzt geht das gar nicht mehr. Wenn ich am PC bin, habe ich richtig das Gefühl, ich muss arbeiten oder ich muss an was arbeiten, weil ich bin Softwareentwickler. Ähm, und dass ich das Gefühl habe, ich sollte das irgendwie sinnvoll benutzen und das ja, das Gefühl zwischen: „Jo, okay, ich ich zocke mal 'ne Runde oder ich sollte arbeiten", verschwimmt sehr, sehr doll. Und das merke ich auch manchmal auf Arbeit, wo ich mir denke: „Oh, jetzt zocke ich 'ne Runde und dann" ich sollte aber arbeiten und das da kriege ich irgendwie das nicht ganz hin, in diesen in 'ne ordentliche Struktur reinzubringen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst?
Also, auf jeden Fall ist es sehr interessant, weil, äh, wir haben ja wirklich jetzt diese Möglichkeit mit Homeoffice. Das war ja früher ja ziemlich undenkbar. Und ja, viele sind ja jetzt im Homeoffice oder haben diese, ähm, Hybrid-Variante, manchmal im Büro und manchmal im Homeoffice. Und, ich kann sehr, sehr gut vorstellen, dass, äh, Homeoffice wirklich schwer sein kann, weil man arbeitet ja von zu Hause aus und ha hast du zu Hause also du machst ja gerade die Arbeit zu Hause, früher hast du im Büro gearbeitet, habe ich das richtig verstanden?
Genau, also früher habe ich auch im Büro gearbeitet, aber ich war tatsächlich schon im Homeoffice auch vor Corona. Also weil, ich war halt immer externer Berater bei anderen Firmen, äh, tätig und das hat irgendwie nicht verlangt also, ich musste nicht ins Büro, ich konnte ins Büro fahren, aber ich habe ja quasi nie für meinen Vorgesetzten gearbeitet, sondern für eine andere Firma gearbeitet und die saß dann meistens nicht da, wo ich bin oder ich konnte nicht da hinfahren, weil die dann in ‘ner anderen Stadt ansässig waren.
Ja. Mhm. Okay. Okay. Okay. Also ähm, es ist ja wirklich, super, ne, dass wir ja jetzt diese Homeoffice-Möglichkeit haben, bloß, ist es dann so, dass du dann die Arbeitszeiten dir selbst zurechtlegen kannst, oder hast du dann auch vom Büro, ähm, vorgesetzte Arbeitszeiten?
Ja, also wir haben, Gleitzeit. Also, wir haben schon eine Zeit, in der erwartet wird, wann man erreichbar ist, äh, oder war, also in dem Sinne, bei mir war es ja, ähm, quasi
Ja.
extrem, damals, äh, früher noch, wo ich nur, äh, angestellt war. Da hat man eigentlich immer Gleitzeit und dann musste man eigentlich erreichbar sein, immer von 10 bis, ich glaube 15:00 und die restlichen 3 Stunden konnte man legen, wie man wollte. Also, da war der, äh, Beauftragte oder also ich war der Beauftragte, aber der Beauftrager, der der Kunde, der war recht flexibel damit, wann man die Stunden erbracht hat.
Ja. Ja. Okay. Und, ähm, jetzt, wenn du jetzt deine Arbeitszeiten schon schon richtig gemacht hast, am Tag. Kannst du dann für dich abschalten, oder du hast dann wirklich noch dieses Gefühl, du könntest produktiv sein?
Tatsächlich habe ich das vor allem jetzt in der Hinsicht von der quasi ich habe selber so privat 'n eigenes Projekt am Laufen. Ich bin ja, wie gesagt, Softwareentwickler und habe so 'ne eigene Software geschrieben und ich merke, dass ich dann darin quasi auch 'ne Form von Arbeit ist, weil die ja auch gelauncht werden muss und auch gelauncht wird. Ähm, ich aber halt nicht mehr dieser Ansch also ich bin jetzt nicht Angestellter, sondern mir gehören einfach nur Firmenanteile an der Firma und da habe ich irgendwie äh, das sehe ich auch eher so als Arbeit zwischendurch, aber auch irgendwie das Privileg, was cool ist, was meins ist oder was ich selber cool finde. Aber dann stecke ich ja ganz viel Zeit da rein und dann vernachlässige ich halt allgemein so mein Privatleben irgendwie, sei es irgendwie Hobbys oder sowas, weil ich will auch sehr gerne schwimmen, laufen, Fahrrad fahren oder auch Krafttraining allgemein. Ich male auch gerne.
Ja. Ja. Ja. Ja.
Und das kriege ich halt nicht mehr hin in der Zeit.
Okay. Ja. Okay, jetzt habe ich das, äh, besser verstanden. Also, du hast dann wirklich deinen Job im Homeoffice und dazu noch dein Projekt, wo du dann auch, ja, viel Zeit investierst. Und, ähm, hast du da bisschen so 'ne, ja, Vorstellung, wie viel Zeit du für dein Projekt so investierst täglich?
Ja, ich schätze täglich immer so um die 2 bis 3 Stunden und mein aktue also der Nebenjob quasi, äh also der Angestelltenjob, der hat 20 Stunden.
Ja.
Und das will ich jetzt nochmal runter reduzieren auf 10 Stunden bis eigentlich fast gar nichts mehr. Und da schaffe ich dann einfach, dass ich dann 2 Tage da bin und dann an den Tagen, wo ich quasi schon woanders tätig bin, bin ich trotzdem erwische ich mich trotzdem, dass ich da jetzt irgendwie nochmal für das aktuelle Projekt, was ja quasi mein Projekt ist, immer noch so 2, 3 Stunden Zeit aufwende.
Ja. Ja. Okay, also und dieses, äh, persönliche Projekt, ähm, das ist ja ja, p was Professionelles. Und, ähm, könntest du da, ich sage jetzt mal, dir zuliebe so 'n Zeitfenster setzen, also zum Beispiel maximal 2 Stunden am Tag und danach wirklich nicht mehr damit du, ja, wirklich Freizeit hast, damit du wirklich machen kannst, was du möchtest, ne, mit der Zeit. Ist es möglich?
Tatsächlich, äh, ist alles problematisch für mich aktuell, weil ich bin leider auch so 'n sehr perfektionistischer Mensch. Und ich glaube, die Kombi, selber Sachen erledigen und selber der Chef sein und perfektionistisch, ist leider so manchmal so 'ne Teufelshölle, äh, wo man sich irgendwie Zeit-Freiraum machen möchte oder Zeit frei räumen möchte, aber dann sich selber erwischt, äh, mit dem Gedanken: „Ah, guck mal, hier könnte ich nochmal den Button anders platzieren oder hier könnte ich nochmal 'ne neue Funktionalität einwickeln." Aber tatsächlich habe ich mir nie wirklich mal so Blocker gesetzt, ähm, in meinen Kalender. Aber natürlich könn ja, ich könnte es versuchen, dass ich vielleicht einbaue, in das Tage im Laufe des Tages, dass ich mir vielleicht mittendrin irgendwie so 'n so 'n Slot setze. Das wäre auf jeden Fall erstmal 'n Ansatz, den ich ehrlich gesagt noch gar nicht so ausprobiert hatte, weil ich immer von mir selber aus die ganze Zeit irgendwas machen wollte oder irgendwas gemacht habe, aber dann gemerkt habe, privat lasse ich sehr doll schleifen und das macht mir dann auch wieder so 'n bisschen Stress, weil mein Ausgleich sind meine Hobbys quasi so mental ist der Ausgleich meine Hobbys. Und dann merke ich, dass ich so 'n bisschen mehr gestresst bin und dann wird es mir erst wieder klar, dass ich zu viel arbeite und zu wenig privat mache und dann geht es so rein in diesen privaten Bereich.
Ja. Ja. Ja. Ja Okay. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Genau. Also, es lohnt sich auf jeden Fall dann die frei äh, die Zeit noch mal frei zu kämpfen, weil dies die Freizeit ist dir ja wirklich sehr wichtig und vielleicht wäre da 'ne Möglichkeit, wenn du zum Beispiel, äh, mehr Raum hast. Also, ich weiß nicht, ob du jetzt noch mal zu Hause ein Büro hast zum Arbeiten oder Wohnzimmer, dass du vielleicht die Arbeits äh, Bereiche nur für mü nur für‘s Arbeiten benutzt und dass du vielleicht davon weggehst oder Abstand nehmen kannst, wenn du nicht mehr arbeiten musst. Ist das möglich bei dir?
Ja, tatsächlich habe ich das auch so aktuell, dass ich 'n dezidiertes, ähm, Arbeitszimmer habe ‘n Arbeitszimmer habe, wo ich nur arbeite. Äh, aber da fällt zum Beispiel halt wirklich dann irgendwie Hobby Zocken komplett weg, weil Zocken ist auch im Arbeitszimmer, Zocken ist am PC und da merke ich vor allem, ja, okay, das geht fast gar nicht. Also ja, äh, vielleicht mal rausgehen und so, ja, aber spielen, wenn ich am PC bin, denke ich mir so: „Boah, ne, de also jetzt nicht mehr zocken, weil zocken ist sofort Arbeit.“
Ja. Ah, okay. Ja. Ja. Okay, da musst du dir, äh, PlayStation holen. <laughs>
<laughs>
Okay. Also ja, kann ich verstehen, ne? Wenn du wirklich gerne am PC zockst, dann, ähm, ja, bist du ja gleich an der Quelle und dann denkst du dir auch, ja, anstatt, äh, sich zu bespaßen, wieso nicht arbeiten? Also, das ist sehr gefährlich, das verstehe ich. Ähm, vielleicht gäbe es auch 'ne Möglichkeit, also wenn du zum Beispiel vor, äh, dein Office Homeoffice-Job Zeit hast am Morgen, dass du vielleicht am Morgen schon an deinem Projekt arbeitest, damit du nach, ähm, deinem Job wirklich sagen kannst: „Okay, jetzt habe ich Feierabend.“ Wäre das 'ne Möglichkeit?
Also Ah, dass ich mir quasi in den Zeiten, wo ich wirklich arbeite, einfach wirklich so 'n harten Cut ziehe, meinst du?
Genau, genau.
Eigentlich, ja. Äh, aber rein theoretisch sollte es mir wichtig sein und das hat auch meine Partnerin schon angesprochen gehabt, dass ich mir vielleicht mal wirklich so 'n Timeslot wegziehe, weil am Endeffekt, wenn ich mich nun weiter stresse, verliere ich Spaß und wenn ich Spaß verliere, verliere ich Leidenschaft und dann verliere wenn ich Leidenschaft verliere, verliere ich irgendwie auch den Drive da drin und dann habe ich gar kein Antrieb mehr auch für meine Hobbysachen. Also ich glaube, d also das wäre auf jeden Fall ein Ansatz, den ich sogar wirklich mal verfolgen würde, dass ich dann Montag, Dienstag dass die anderen Tage, äh, einfach da wirklich komplett fest blockiere und sage: „Ey, da kommt nichts zwischen.“
Ja. Ja. Genau. Ja. Oder du machst dann wirklich also, du hast ja gesagt, du hast 'ne Partnerin, dass du, äh, wirklich so Termine mit mi mit ihr ausmachst. Zum Beispiel rausgehen, spazieren gehen oder halt irgendwo mal essen gehen, dass du gar nicht zu Hause sein kannst, weißt du? Dass du dann auch durch Termine, ähm, ja, sozusagen weggehen musst. Das wäre vielleicht auch 'ne Variante.
Ja, tatsächlich. Also, ich sage mal so, wenn aktuell Chefin sagt, dass wir was machen, dann mache ich es eh, weil, äh, sie auch schon da 'n Machtwort hat und ich dem auch irgendwie gewährleisten möchte, dass das alles ei einwandfrei läuft. Aber wenn ich sie vielleicht bitte, dass sie häufiger mal sowas äußert, dann kann ich vielleicht mich wirklich irgendwie zwingen weil einfach ihr zuliebe und auch durch 'n bisschen mein People-Pleasing, <chuckles> kann ich mich dann eher überzeugen, das über zu benutzen auch.
Ja. Sehr gut. Ja. Ja. <laughs> Genau. Also, man darf auf jeden Fall Hilfe holen. Also, wenn du wenn dir das in Ordnung ist, dann sehe ich da eigentlich einige verschiedene Chancen für dich.
Ja, also, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren und ich danke dir auf jeden Fall schon mal für die hilfreichen Tipps.
Gerne, alles Gute.
Danke dir. Tschau.